Ừm, rất là hợp lý nha. Vậy là những cái lúc mà bạn, kiểu, thiếu cân bằng giữa công việc và những cái dự án cá nhân thì bạn đã dùng cách như là, à, tác động vào cơ s cơ thể là tập yoga. Ờ, khi cơ thể mà tập yoga thì hít thở như thế này rồi, có những cái, ơ, ờ, tập những cái bài tập như thế thì giúp cho bạn là duy không bị tiêu hao hết năng lượng này mà còn giữ cho bạn lại có những cái động lực sáng tạo khác. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ. Đúng vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, thì tại vì mình nghĩ á, thí dụ mà gặp, ơ, khó khăn á, mà mình cố ép bản thân mình á, mình đang không có bình tĩnh á, thì mọi thứ nó không có hoàn thành tốt hoặc là có hiệu quả được, ý là mình phải làm trong cái trạng thái là thoải mái tốt nhất, nên là mình vẫn ưu tiên là cái việc nghỉ ngơi, chứ không phải là mình cố ép, cố ép bản thân mình phải cho ra được. <chuckles>
Ừm. Hợp lý, hợp lý. <laughs> Ơ, thế thì ngoài cái việc mà ưu tiên cái việc nghỉ ngơi ấy thì không biết là có khi nào mà bạn, ờ, có làm chung với bạn bè này, làm chung với đồng nghiệp hoặc là tìm cho mình một cái mentor để giúp cho bạn là duy trì cái động lực sáng tạo không?
Ừm, ừm. Có chứ, thì, ờ, bất kỳ những cái sở thích nào mình cũng đều có một người thầy, một người mentor để coi là quan đúng rồi, để quan sát coi là mình phát triển như thế nào, kỹ thuật ra sao. Rồi, à, cái sự sáng tạo nó có có thật sự là có có hỗ trợ được cho mình về tinh thần của mình hay là không? Hoặc là mình sẽ có những người bạn để mình chia sẻ, những người bạn mà cùng chung sở thích với mình để mình chia sẻ, chứ thật ra thì, ờ, mình cũng không có, ờ, cố gắng để yêu cầu người khác dành thời gian cho mình, mà mình, ờ, để mọi thứ rất là tự nhiên. <laughs> Ừm, ừm.
Ồ, thật luôn! Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm! À, vậy là để mọi thứ là tùy duyên, đúng không? Quan trọng là cái sự đồng hành, đúng không? Mọi hai hai hai người lúc nào cũng phải là, ờ, tự nguyện tự nguyện, à, cũng rất là hợp lý, tìm cho mình một người mentor, một người đồng hành, không chỉ giúp là bản thân bạn là học hỏi được nhiều điều mà, ừm, có một cái người đồng hành, ờ, trải nghiệm cùng rất cũng rất là vui đấy chứ. Thế thì ngày hôm nay mình cũng cám ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ vô cùng thú vị về cái cách mà bạn giữ cái động lực sáng tạo trong cái thời gian dài như thế nhá. Ừm, vô cùng là thú vị luôn.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, tự nguyện, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Rồi, rồi, cảm ơn bạn. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều đã dành mình chia sẻ để mình giữ được trong một thời gian dài như vậy. À, một lần nữa cảm ơn bạn, chào nha, chào bạn nhá.
Ừm. Chào bạn.

Đấy là nãy giờ là cũng chỉ nói về những cái, ưm, những cái lý con mà chủ quan thôi nhá. Thế bây giờ nói một một tí về khách quan này, không biết là, ừm, cái áp lực ấy
Ừm, ừm. Ừm, ừm.
kiếm sống này, cái deadline này, hay là cái kỳ vọng của gia đình nó có ảnh hưởng đến cái sự sáng tạo của bạn không?
À, thật ra thì bây giờ, đối với trường hợp cụ thể là mình, thì, à, <laughs> áp lực kiếm sống nó vẫn còn, ý là mình vẫn còn duy trì cái công việc chính của mình. Công việc chính của mình thì nó không có sáng tạo nhiều, nó chỉ là thông dịch thôi, dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, thì nhưng mà mình phải cập nhật thêm cái từ mới, thì, ờ, mình không mình mình mình không có thể nào mà sáng tạo trong cái câu dịch của mình được, mình phải giữ nguyên cái cái cái cái nghĩa của nó. Còn đối với những cái sở thích của mình á, thì lúc nào mình cũng làm, mình làm, tại vì nó gọi là sở thích rồi, nên là mình không có đặt nặng về vấn đề về kinh tế, nên là mình có thể là thoải mái hơn khi mà làm sở thích của mình một cách sáng tạo, ừm.
<laughs> Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm, ừm. À, hóa ra là thế. Vậy là vẫn là, ừm, kết hợp mà thời gian này, rồi, ờ, ờ, chia chia nhỏ thời gian và chia nhỏ kế hoạch ra cho nó phù hợp giữa cả 2 đúng hông? Cân bằng giữa là giữa công việc với lại những cái dự án sáng tạo. Ô, cũng rất là hợp lý đấy chứ. Ơ, ơ, nhưng mà có khi nào, ừm, nhưng mà cũng có khi nào mà bạn, kiểu, bị mất cân bằng, đúng không? Ừm, thế thì không biết là những cái lúc mà bị bạn bạn bị mất cân bằng giữa những cái công việc của bạn ấy và những cái dự án cá nhân của bạn ấy, thì bạn đã làm thế nào để cho bạn không bị tiêu hao hết năng lượng?
Ừm. Đúng rồi, cân bằng. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> À. thì mình sẽ nghỉ ngơi, ví dụ mình đang mình mệt mỏi bắt buộc nghỉ ngơi vào hôm sau, thì như nãy mình đã nói là mình sẽ tập yoga, mình đang tập yoga cổ điển thì sẽ cho mình những tư thế Asana hoặc là mình nằm mình nằm ý là mình sẽ không cử động, và mình quan sát cái hơi thở là mình phải nghỉ ngơi liền ngay lập tức
Ừm. Ừm.